Ouais et heu et après heu, c'est si le vendeur te fait goûter, bah, c'est c'est lui qui fait ça. Tu es pas obligé d'accepter, heu
Ouais je comprends. Bah oui, non il va pas te faire payer ce qui te fait goûter, heu, ça ça n'a aucun sens.
Ouais, parce qu'il y a des gens qui culpabilisent, qui se disent: «Oui mais il m'a donné son temps, il a ouais il a il m'a fait tester les produits». Mais c'est leur c'est leur métier, je veux dire.
Ouais, bien sûr, mais ça, ça serait peut-être des excuses parce qu'ils arrivent pas à dire non, en fait
Ouais
je pense, hein.
et je pense que c'est important de di de savoir dire «non» parce que dans certains pays, heu, bah en Turquie, par exemple, ça t'arrive que les gens ils te mettent un sac dans la main et et en gros ils disent: «Bah, tu l'achètes».
Bah oui. Mouais. Ah OK.
<chuckles> Dans le tu vois, dans le bazar d'Istanbul, je sais pas si tu as déjà été?
Oui j'ai déjà été, j'ai déjà été au bazar.
Mais là, mais là, heu, tu te fais, heu, tu te fa tu trouves des amis, tu sais pas d'où ils sortent tu sais, ils sont là: «C'est lui mon ami et tout». Mais en fait, ils te ils te ils te voient direct rentrer, ils sont là: «Oh salut mon ami, viens, heu, viens voir». Et heu et à chaque fois ils ont toujours la même excuse: «Je te fais un petit cadeau, tu es mon ami, bienvenue en Turquie et cetera». Et donc heu, ils t'offrent à ils te mettent bien, tu sais ils t'offrent un petit truc, ils te c'est c'est ils
Ah ouais, mais tout le monde je suis passé, tout le monde parlait français, j'ai dit: «Mais il parlent tous français». Ah ouais, c'est ça, heu Bah, bien sûr, les petits loukoum, les petits les petits gâteaux Le thé aussi, tout le monde t'offre le thé, là-bas, c'est le thé
Ouais et heu et heu, bah il y a un monsieur, il a vu que j'aimais les chats parce qu'il y des chats partout et heu, il me dit: «Viens voir, heu, j'ai des chats aussi dans mon magasin». Et en fait, il t'amène là et en fait, il te montre un petit peu ce qu'ils ont dans le magasin, tu dis: «Oh c'est chouette, heu». Tu vois, tu es polie. En fait, au bout d'un moment, ils vont dire: «Je te fais un petit cadeau». Et donc heu, tu tu vois, il te donne quelque chose, un petit quelque chose, ils viennent il va te mettre qu un sac dans la main et dit, heu: «Bah finalement ça te fera, heu, ce prix-là».
OK, ouais. <laughs> OK, ah, c'est pas mal ça. Ouais. Ouais. Ah, OK
<chuckles>
c'est un cadeau, heu, que tu payes?